¿Qué te ha enseñado cuidar una planta?
Uy, pues, pues sobre todo paciencia. <chuckles> Eso es lo que más Ujú.
Wao, okey. Sí, sí, sí, importantísimo. <chuckles>
Así es, y claro, o sea, el saber, eh, identificar que los por ejemplo, todas las plantas que son follajes, es decir, solo verdes, eh, son en general más fáciles de cuidar versus las plantas que tienen flor porque, pues estas para que florezcan tienen que tener, pues cierta cantidad de luz natural al día, entonces por eso es más complicado, eh Ujú, entonces y el factor paciencia, pues es en general eso, ¿no? A veces, eh, las plantitas también sufren un proceso de estrés así tal cual cuando recién las adquieres y las pones en tu casa, es muy normal que de repente lleguen a casa y se empiecen a ver apagadas, eh, que creas tú que ya, pues, las vas a tener que desechar y a veces no, es ese proceso de adaptación que ellas también necesitan porque pues, a fin de cuentas, son seres vivos también.
Ujú. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, completamente. Oye, no, pues sí, muy importante el tema de la paciencia, ¿no?, más que nada <chuckles> y y y en este caso, eh, pues a ver, cuéntame cuéntame un poquito de esto, eh, pues no sé si, ¿si eres una persona de plantas actualmente?
Ujú. Sí. Ujú. Ujú, eh, sí, sí, sí, tengo un par. <chuckles>
Okey, okey, perfecto, perfecto. Y en esa situación, o sea, co ¿cómo fue la primera vez que te encargaste bien, bien, bien de una planta? O sea ¿Cuándo decidiste ya tener una planta?, eh, ¿te lo pas te lo dio alguien? ¿Alguien te dijo de que toma una flor, una plantita, lo que sea o cómo? ¿Cómo fue tu tu descubrimiento con las plantas?
Ujú. Mm. Ujú. Pues mira, yo crecí con jardín en mi en mi hogar, en mi casa familiar. Entonces siempre me gustó estar rodeada justo de la naturaleza. Mi mamá también desde pequeños a mí y a mis hermanos nos enseñaba a cuidar el jardín porque no es como, ah, solo está ahí y se poda solo. No hay que regar. Hay que podar todo, ¿no?, eh, entonces bueno, ya cuando empecé yo a vivir sola y en el extranjero, ese elemento de las plantitas, ciertamente me remontaba un poco a mi casa familiar porque era como un recordatorio de de todo eso que yo tuve alrededor y que claramente, pues muchas veces en los departamentos no tienes esos espacios, ¿no?, no tienes un jardín o no hay zonas verdes. Entonces yo poco a poco siempre así, cuando he vivido, eh, en departamentos, me gusta tener una plantita al menos para, eh, ya sea en mi habitación o a veces en el área común, también con los compañeros de de del departamento, eh, pues bueno, tenemos una plantita mínimo, ¿no?
Ujú. Mm, okey, okey. Ujú. Ujú. Okey, okey, okey. Bastante bien. <chuckles> Buena práctica. Sí, claro, porque pues a veces no no es no es fácil, ¿no?
Ujú, ujú. Eh. Exacto. Sí, y si no tienes claro, si no tienes el tiempo y el compromiso, la verdad es que pues por eso se se te muere, no, eh, por eso, como bien dicen, eh, cuando quieres aprender de responsabilidad empieza teniendo una planta y luego ya una mascota y al final, pues los hijos, ¿no?, que creo que son muy distintos todos, pero bueno, de alguna forma sí que te vas haciendo más responsable.
No no es fácil tener plantas. Ajá. Sí. Mm, sí, sí, sí. Sí, claro, ¿no?, porque de todos modos de todos modos, puede llegar a suceder esa situación de que pues pues obviamente pase algo, ¿no?, pasa algo en esa situación, pero bueno, acerca de esto, o sea, ya ya en este primer acercamiento que tienes con las plantas y y a propósito también muchas felicidades por el hecho de que de que pues aunque tengas un espacio tal vez reducido o esto pues que mantengas esta esta cuestión de igual tener una una plantita por ahí, ¿no? Pero bueno, acerca de esta de esta cuestión, eh ahora en la en el tema de las plantas, pues alguna situación que te haya sucedido por ahí, algo que te sorprendiera en el uso de la planta, sobre todo, pues también si algún día llegaste a fallar por completo y se te murió una planta ¿cómo fue? o sea, ¿qué pasó ahí?
Ujú. Ujú. <chuckles> Ujú. Claro, sí. Ujú. Ujú. Ah. Sí, claro. Yo cre de las primeras veces, fue una y fue por eso, por no tener bien, eh, no investigar bien que esa planta necesitaba cierta luz natural, aunque sea al ladito de una ventana. Entonces yo creí que era un cien por ciento de sombra. Mm entonces pues sí, la pobre, mm, eh, pues se me murió y por más que intenté revivirla, pues ya no pude. Y esa fue una lección, pues muy clara, ¿no? de eso de que pues cada plantita es distinta y requieren cuidados diferentes. Entonces sí, esa vez que me pasó fue fue muy triste porque pues te sientes que justo, ¿no?, que fracasaste, que no puedes ser responsable, pero bueno, es parte de justo ese aprendizaje que que uno tiene.
Ujú. Ujú. Okey, okey, okey. Bastante bien, ¿eh? <laughs> No, sí, pues, sí, sí, es complicado. Meramente, es complicado, pues, también llegar a este punto. Y, pues, igual, o sea, que bueno que, pues, al menos lo tomaste como un aprendizaje, ¿no?, más que nada, pero, pues, bueno, aquí en esto, eh, acerca de de los errores, para ti, ¿ya cuáles son los errores más comunes que has visto que, pues, igual que llegaste a cometer en este inicio? O sea, ¿cuál es el error más común que hay detrás del cuidado de una planta?
Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Mm. Claro. Pues, eso, el no regarlas adecuadamente, que uno crea que ah, bueno, es un chorrito y listo, y no a ver, depende qué tamaño es la maceta, depende también, eh, qué tipo de planta es, eh, la ubicación es muy importante, o sea, hay unas que necesitan estar cerca de una ventana, justo, para eso, recibir la luz directa del sol, aunque sea unos unas horas, otras no necesariamente tienen que estar al lado de la ventana, pero sí en un lugar donde haya luz natural. Entonces, eh, esos son de los errores más comunes que siempre veo, eh, por ejemplo, con amigas que me dicen: "Ay, es que mira, esta plantita la compré y mira, ya se está muriendo". Y les digo es que esta plantita no va aquí, le digo, esta mira, ponla acá donde tengas más luz y esto, ah, okey, tienes razón. Em, también uno de los, eh, grandes errores, es que cuando las orquídeas, específicamente, dejan de florecer.
Ujú. Ujú, okey, okey. Ujú. <laughs> Ujú. Mm. Vale, vale. Ajá.
Mucha gente las tira, porque dicen ya ya se le cayó la flor, ya no sirve a la basura. Y no, ellas entran en un estado de reposo, y en unos en un par de meses, dependiendo del clima en el que uno viva, van a volver a florecer. Pero eso la gente no es paciente. Entonces, pues, las tira, <chuckles> y eso es un ejemplo. Hay varias plantitas con flor que así son, que terminan su floración, y entran en ese período como de reposo y luego vuelven a florear. Entonces, eh, pues sí, es importante que se sepa, porque hay gente que de plano es porque no lo sabe. No sabe que vuelven a florear, eh, en cambio, hay otras que sí que lo saben, pero no tienen la paciencia de esperar a que llegue ese momento otra vez, ¿no?
Anda, pues, ¿no? Sí. <laughs> Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. No, sí, claro. Y es que, pues sí, se habla mucho de del tema de paciencia, este esta situación de las plantas, ¿no? Porque, pues, directamente también, o sea, lo puedes, lo puedes asumir hasta por otro por otro lado más, más espiritual si tú quieres, ahí como que ah. Pero, pues, de menos de menos las las plantas, pues, sí, ¿no?, terminan su, su tiempo de de floración, y pues claro, ¿no?, ya se secan un ratito, pero, pues, meramente no significa que estén, que estén muertas, ¿no?
Ujú. Claro. Sí, sí. Ujú. Exacto.
Y y acerca de esta situación, este, pues, ya ya en qué momento usado ¿Cuántas veces ya has dado consejos acerca de las plantas?
Ujú. Pues sí, en varias ocasiones, porque una porque bueno, cuando ven que tú tu plantita está sana y salva, pues, les llama mucho la atención. "Oye, ¿cómo le haces tú para que esto que lo otro?". Entonces sí me gusta compartirlo, y además de que eso, mi mamá también en general se le dan muy bien estas plantitas, y ella es quien también siempre me ha ido aconsejando. Entonces, como que eso yo lo voy transmitiendo también, ¿no?, cuando, cuando se me da la oportunidad, claro.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú, ujú. Ah, no, maravilloso. Sí, sí, sí. <laughs> Oye, no, pues sí, bastante bien, bastante bien también esa situación, pues, incluso el poder, este, pues, transmitir, ¿no?, transmitir este mensaje más que nada hacia las personas que, pues, te te rodean, ¿no? Y pues, sobre todo, pues, igual qué padre, que igual funciona esta parte como que de transmitir hasta la palabra de tu mamá, ¿no?, porque, pues, igual funciona. Y ahora acerca de las plantas, y pues, ya más hablando un poquito acerca de ti, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué enseñanza te ha dejado el, el cuidar plantas? O sea, a nivel personal. ¿Qué has aprendido y qué ha funcionado en tu vida después de cuidar plantas?
Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Pues, ese sentido de la responsabilidad también, ¿no?, de de obviamente, si si yo las tengo, es un compromiso de darles ese cuidado que necesitan, y que además, sí es verdad eso de de que te ayudan también. Una a purificar el aire que me parece maravilloso, hay unas especies que son justo, cumplen esa función, y además también en el tema de las energías sí que influye mucho. Eh, por ejemplo, yo, si si me quitas ahorita mis plantitas, voy a sentir como un vacío. Voy a sentir que algo falta. Y entonces, definitivamente ellas sí que ayudan como a ese elemento también de, de estar purificando, pero también como esto de la energía que sea como un poco más ameno.
Ujú. Ujú. Okey, okey, okey. No, sí, sí, sí, bastante bien, ¿eh? Bastante bien en esa situación, pues, también que puedas, puedas sobrellevarlo hacia algo, algo un poquito más personal, incluso, le pues también en el conocer de las plantas, pues. Igual creo que, que es maravilloso, porque, pues, meramente bien, bien dicen, ¿no?, que, que la naturaleza es la fuente de vida. Y pues, que también te te ha concientizado así esta situación, ¿no? Más que nada.
Ujú. Sí. Ujú. Claro.
Y y ahora, pues, con esto, eh, pues, para, para saber un poquito más acerca de esto. Eh pues, ¿cuáles son tus plantas favoritas? O sea, actualmente, ¿cuáles son tus plantas que tienes que son favoritas y cuál es una que te gustaría, pues, obtener en algún momento?
Ujú. Ujú. Ajá. Pues mira, por eso de facilidad de cuidado es el Potus o Teléfono. Hay gente que le llama Teléfono y es una planta ajá, que puede crecer un montón y justo tú le puedes ir la son plantas de guía precisamente porque tú las puedes ir guiando para ver si quieres que sigan como cierto caminito. Hay gente que en los restaurantes, por ejemplo, los ponen en los muros y las llenan todas las tapizan, ¿no? Eh, entonces me encanta. Y luego también les puedes las puedes cortar de cierta, eh, parte de la plantita y las puedes poner en en agua y también crecen en agua. Entonces son muy versátiles y son muy nobles también y fácil de cuidar, que eso es lo lo mejor. Em, esa y también la Sansevieria, que es una plantita larga que es así como puntiagudita. Seguro la has visto. Y eso también esto ambas purifican el aire. Entonces pues qué mejor que además de verse bonitas y que son fáciles de cuidar, también cumplen esta función de purificar el aire. Y eso ya está comprobado por la NASA. La NASA hace unos, sí, fue hace unos años que justo publicaron ese artículo de creo que 10 o no sé cuántas plantitas que te ayudan a purificar el aire. Entonces mira, estas dos justo cumplen esa función.
Ujú. Ah, okey, okey. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, sí. <laughs> Importante. Ujú. Okey, okey. Mm, ujú. Sí, claro. Guau. Okey, okey. Ujú. Van perfectamente bien con esa función. Oye, no, pues, bastante bien y también sí, sí es algo que yo había escuchado alguna vez, pero sinceramente, no le había puesto como que mucha a investigar. Y y pues sobre todo, ¿no?, pues, también que que también las plantas, pues, evidentemente, ayudan para muchas cosas, ¿no? También yo cono bueno, sé de algunas, que según ayudan a a también eliminar la humedad del aire, ah, pues, igual como que perfumar un poco espacios y todo este rollo, ¿no? Pero, pues, mira, la verdad que que qué interesante, sobre todo, pues, el hecho de que, pues, puedas puedas tener esta esta cuestión, ¿no? Y ahora, eh eh, ¿llegaste a tener alguna planta que sí se te complicó mucho cuidar? O, y bueno, ¿hasta incluso que llegaste a fracasar con ella?
Ujú. Ujú. Uh, sí. Ujú. Exacto. Ujú. Sí. Ujú. Eh, pues, fue la primera que te conté. Eh, creo que era una <smacks lips> una calathea, se llama, eh, y eso, o sea, est estas también necesitan cierta luz y bueno, yo, claramente, no lo sabía y fue que por eso se me murió. Eh, pero sí fue la única ocasión que me me tocó. Y, luego bueno, para también continuar con tu otra pregunta que me decías que flores me gustaría tener. Pues, hay algunas que, justo, me gustaría de flor, pero que como requieren más cuidado y yo luego suelo viajar mucho, pues, por eso tampoco las he tenido, porque sé que no me voy a poder comprometer en ese momento con ellas, ¿no? Pero mira, casi todas son más ornamentales, o sea, que puedes estar pueden estar en maceta. Una es la Dahlia, que es muy bonita, otra es la Petunia la Petunia, pues, me encanta porque tiene colores muy vibrantes, suele ser bicolor y unas son hasta tricolor, y son preciosas. Pero eso sí, que bueno, pues, en general, como digo, todas las de flor necesitan más cuidados, ¿no? Em, y luego está la peonia, que es hermosa, pero esa, de hecho, es muy difícil de conseguir, o sea, de hecho uy, yo creo que si acaso, la encuentras en florerías más como para ramos y eso, eh, pero sí es muy, muy difícil de conseguir y pero se me hace muy bonita.
Ujú. Ujú. Um, ujú. Ujú. Okey, okey. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ujú. Oye, no. Pues sí, también también bastante bien bastante bien que tengas como que esta situación de de pues también como que todavía desear más plantitas. Bueno, en ese caso, pues ya algo algo de flor, no algo que incluso inspire un reto, pero pues también, o sea, qué bueno que pues mantengas también como que esta responsabilidad de de poder aceptar que pues tal vez no es momento para que la puedas cuidar. Sin embargo, pues igual que que pues mantengas como que esta visión de de querer tenerlas en algún futuro, ¿no? Y pues yo ahora así como para ir finalizando más o menos, eh, ¿tú qué le podrías recomendar a una persona que quisiera pues introducirse a este mundo de las plantas. O sea que no sabe absolutamente nada? Pero, ¿qué le podrías recomendar principalmente?
Ujú. Ujú. Claro. Exacto. Ujú. Ujú. Sí. Pues eso que justo empiece con plantas que sean fáciles de cuidar, eh, y por fácil no quiere decir que, ah, las puedes descuidar largos períodos. O sea, no, ¿verdad? <chuckles> Entonces, justo con estas que menciona que son mis de mis favoritas, eh, son muy nobles. Son de verdad muy fácil. Hasta unos dicen son a prueba de tontos, <chuckles> pero, eh, como digo, o sea, no quiere decir que, ah, bueno, la puedo dejar ahí olvidada 2 semanas y no pasa nada. No, entonces, eso elegir una de esas y ya que las metas a tu hogar, pues tener también en mente que es posible que sufran ese proceso de estrés que mencionaba yo hace un momento, porque obviamente de llevarlas de un vivero a casa o de una tienda a casa, pues son climas muy distintos. Entonces, la planta puede estresarse un poquito y y puedes tú creer que, ay, se está muriendo, pero no es también como ese proceso de adaptación que ellas tienen que pasar entonces, claro, entonces pues que tengan paciencia, ¿no?, mucha paciencia, pero que sí que que empiecen por estas que son más fáciles de cuidar y ya una vez que tú veas que tanto compromiso y responsabilidad vas a tener así esas plantitas, pues ya entonces quizás, em, empezar a introducir unas que te interesen más y y ya te informes también cómo son los cuidados de estas otras plantas.
Ujú. Sí, sí, sí, claro. Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí, claro. Ujú. Sí, también se está adaptando, ¿no? Mm. Oye, no, pues bastante bastante buenos los datos, sobre todo, pues sí, ¿no?, esta parte de de pues usar primero plantas que no conlleven mucho esfuerzo, pero pues sí, claro, no no las vas a dejar a ventadas. Hay nada más de que órale crece. <chuckles>
Ujú. <chuckles> Exacto. Sí, ¿no?, tiene su su proceso.
Sí, sí tienes su chiste, no meramente las plantas tienen también su su razón de ser, pero pues nada, la verdad, eh, creo que son datos muy útiles y sobre todo, pues también, o sea, a nivel personal. Pues igual creo que una planta te puede ayudar mucho para para mejorar ciertos factores de tu vida, ¿no?, como la impaciencia o esa situación. Pues también creo que puede funcionar porque al final de cuentas, cuando ya tienes una planta muy bonita. Pues quiere decir que has hecho un trabajo excelente, ¿no?, pero pues nada, la verdad. Muchas gracias por la plática. Sinceramente, me gustó mucho. ¿Qué crees que sí soy una persona que le agradan las plantas? Entonces pues también creo que creo que me sirvieron estos datitos <chuckles> y también para conocer un poquito más, ¿no?, pero pues nada. Cuídate mucho. Que te vaya muy bien.
Ujú. Exacto. Ujú. Claro. Ujú. Así es. Ah, genial. Buenísimo. <chuckles> Gracias.